Um, ang mapapayo ko talaga kung sa tingin mo na, ah, sa libangan na tinatarget mo o na gusto mong pag-aralan o gawin ay, ah, magiging masaya ka at sa tingin mo ay ito ay makakatulong sa mga pamumuhay mo, makakatipid sa kuryente, makakatipid sa gas, o kaya libangan mong magtanim ng gulay o ng halaman, 'yan makakatulong din 'yan para sa pang araw-araw mo ay i-push mo 'yan, kumbaga. Kasi magi may may magandang balik yan sa 'yo, maaaring makapagbigay ng kasiyahan 'yan sa'yo o makapagpa-relax sa'yo, 'di ba?
Oo. Tama. Mm. Totoo. Mm. Mm, totoo at ano, ah, um, sa mga sinabi mong 'yan, sobrang ganda at sobrang linaw na malaki 'yong epekto nito sa 'yo, 'yong mga benepisyo na binibigay at tulong nito sa 'yo. Kumbaga 'yong talent mo napapakinabangan talaga ng husto. So marami akong natutunan sa magagandang impormasyon na ibinahagi mo sa akin. At ayun, napaka marami kaming natutunan at maraming, maraming salamat sa'yo.
Mm.